Pues fíjate que las flautas es de mis platillos favoritos. Es como tortilla que tú puedes poner de lu de 2 maneras, o sea, puede ser de la manera saludable o de la manera que, no tan saludable, pero sabe más buena.
Ajá. <laughs> ¿Cuál es la diferencia? <chuckles>
Una, la que a mí me gusta es que la metes en aceite. O sea, puedes poner como el aceite primero a calentar, metes las tortillas, ya luego lo dejas ahí un ratito para que se doren, pero ya antes le tuviste que poner el hay mucha gente que se lo pone después, pero a mí me gusta ponérselo antes. Eh, el pollo puede ser carne, puede ser queso, la enrollas
Ay, suena horri Ajá. ¿Qué cosa? O sea, ¿la las rellenas? Ah, las enrollas, okey, okey.
Ajá, las enrollas y le pones como un palillo para que se sostenga, luego lo metes en el aceite y y algo como que la dejas escurrirle el aceite para no sentirte tan, o sea que estás ajá, tan culpable, sí.
Guau. Ajá. Mm, tan culpable de comer <chuckles> tanta grasa. <laughs> Okey, pero, pues, eso no le quita lo deliciosa. <laughs>
Ajá, y después de eso, pues ya que no se te olvide quitarle el palillo, porque hay gente que sí se le ha olvidado y es como que eso es peligroso sí, o sea, tienes que quitárselo.
¿Cómo crees? <laughs> Bastante peligroso. Estar atento. Oye, ¿y las acompañas con algo más o nada más es la flauta así la tortilla y el pollo que la rellenas o se le puede poner algo más?

Sí, la verdad es que, mira, es una tradición como, creo que solamente se festeja en México, pero es una tradición superbonita, para nosotros es como honrar a los seres queridos que ya no están. Ellos vienen 1 vez al año, sería el primero y el 2 de noviembre, eh, es superpadre porque tú vas al panteón y arreglas con cempasúchil, le pones muchas veladoras, vas con tu familia, algunas personas se quedan, pues, toda la noche, otras simplemente
Okey. Ya vea. Wao. Ya vea. ¿En verdad toda la noche se quedan?
sí, literal, hay gente que se queda toda la noche a velarlos porque
Okey, allí, en el panteón, o sea, tal cual el panteón, las las las tumbas y todo ¿así?
Sí, así y ves el panteón lleno de gente que ahí se queda con sus seres queridos, que te digo, ellos de verdad piensan que sí vienen, y otras personas ponen altar en su casa, que ellos son los que no se quedan, pero es un altar muy bonito que también decoras con flor de cempasúchil, le pones papel picado, calaveritas de azúcar, eh, comida que a tu ser querido le gustaba, a veces yo le pongo tequila, que también les gustaba.
Wao. Ujú. Increíble. Ajá. Wao. ¿En verdad? <laughs> Algo para recordar, que lo disfrutaban en vida, que en muerte también lo sigan disfrutando, okey, oye, suena a una <chuckles> ah ah, okey, ¿y la foto para qué es?
Eh Así es, sí, y la foto, que no falte también. Pues, fíjate que la foto tiene un sentido muy bonito de, siento que es de pertenencia de la cultura, porque se supone que si tú pones la foto, ellos pueden cruzar el puente, como en la película de Coco, que ellos están en la pues no sé, en el mundo de los muertos, pero vienen al mundo de los vivos. Entonces, para cruzar ese puente, necesitas tú poner la foto y ellos dicen que si tú pones la foto, ellos nunca van a ser olvidados, que es la parte que, ay no, se me llega mucho al corazón porque cuando yo he hablado con mi abuelita que hacemos el altar, ella me dice: "Tienes que poner mi foto, eh, porque yo no quiero que me olvides", le digo: "No, no te no te voy a olvidar".
Ujú. Wao. Ajá. Ya veo. Sí, suena bastante increíble. <chuckles> Eh, jamás, jamás en la vida, abuelita. Oye, pues, qué tradición tan asombrosa, suena realmente bonito, porque, pues, no solo es hacer algo de: "Lo voy a hacer por hacer", sino también implica una conexión espiritual y, pues, una forma de recordar a los que no están, me parece preciosa esa tradición, oye, pero, por ejemplo, tú estás en un país completamente distinto, tú sigues haciendo todas estas prácticas, el altar, bueno, tal vez lo del panteón no, pero lo del altar, ¿tú lo pones allá donde te encuentras?
Sí. Sí.

Sí, se le puede poner en la parte de arriba la lechuga, eh, la corta así como en en tiritas largas, le puedes poner también el quesito y hay gente que le gusta ponerle, o sea, queso fresco o puede ser queso como como, no sé, para quesadillas, el Oaxaca. A mí me gusta más con queso fresco.
Ah. Okey, ay, suenan bastante bien, ¿eh? Suenan bastante, bastante deliciosas. Y, por ejemplo, este platillo que me comentas, que es un poco muchísimo menos elaborado que el pozole, dime, eh, ¿por qué este tampoco sabe como tan natural, no sabe como a tu país?
Si. Pues no sé, yo creo que el caldo de la manera en que lo hacen, y, eh, no sé en qué varíe, pero yo creo que las especies que usan, más que nada, me encanta.
A Me refiero a las flautas, o sea, las flautas, ¿por qué crees que cambien tanto de un país a otro?
Ah, pues no sé, yo creo que la manera en que en que estás con familia, porque te lo juro que los ingredientes yo creo que pueden ser los mismos, porque no no es como que tenga algo de diferencia, pero, ¿sabes qué? Sí tiene que ver la tortilla, aquí la tortilla no es como en México Sí, la tortilla.
No, no así no. Okey, ya veo. La tortilla, ah, okey. ¿Cuál cuál es la diferencia?
Oh, no sé, siento que están como más d que las hacen como campañas muy, no sé, compañías muy grandes y no se siente igual que, por ejemplo
Ah, o sea, son industriales.
Ajá, como industriales, no siento que sean igual.
O sea, ¿las venden como empaquetadas y todo así, con su bolsita más profesional y todo?
Así es, no es como que yo iba a la tiendita a la tiendita de la esquina, y pedías $15 pesos de tortillas o $20 pesos y te daban la tortilla recién hecha, que hasta se inflaba de lo calientita que estaba.
Y, por ejemplo, ¿en tu país? De los deliciasa ah, okey, o sea, eh, prácticamente en México las venden recién hechas.
Ay, sí.

Sí, fíjate que ahorita, de hecho, estoy haciendo ya el altar porque, ya queda muy poquito para que sea el Día de Muertos, entonces a mí me encanta, yo se lo expliqué a mi esposo, que él es de otra cultura y la primera vez que él supo de esto, como que se sacó de onda, porque, él no entendía que era el Día de Muertos. Hasta que le expliqué, muchos tienen la idea errónea de que es a la Santa Muerte, yo no sé, por qué
Claro. Mm. Okey. <laughs> O sea Claro. Tal vez, por las calaveras o algo relacionado con eso, tal vez, hasta incluso los colores, pero, por ejemplo, el, ¿esa historia cómo fue? ¿Cómo fue con la reacción de tu esposo? Tú empezaste a poner tu altar y él solo llegó y así de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿O cómo o cómo pasa?
pero, es es raro. Fíjate que fue el año pasado cuando yo le dije que, así justamente, estaba poniendo el altar en mi casa, eh, y él me dice: "¿Y para qué es eso?". Y ya, pues le conté la historia, ¿no? De que vienen tus seres queridos a visitarte, y yo le puse ahí el pan de muerto y todo eso. Y entonces él me dijo: "Oye, ¿y si me invitas a México?". Y le dije: "Ay, claro, puedes venir". Entonces me acuerdo que fuimos a a Pátzcuaro, Michoacán, que es de los lugares donde se siente más el Día de Muertos, ahí y Guanajuato.
Ajá. Claro. Ajá. <chuckles> Okey. Ay, qué padre. Eso lo festejan bastante, en esos estados.
Sí, lo festejan muchísimo, mira, la gente se viste de catrinas, andan por todos lados, tú puedes, este, comprar el atole, el pan de muerto, tamales y entonces cuando <chuckles> cuando él vio toda esa tradición, él no podía creerlo, o sea, como que le cambió totalmente la perspectiva, me dijo: "Me encanta como celebran", le gustó muchísimo.
Ajá. Sí, por supuesto. Guau. Entonces, ¿tú sientes que él ya adoptó esta tradición como parte de sí?
Pues, yo creo que sí, porque este año él me preguntó: "¿Y cuándo vas a hacer el altar?". Y me empecé a reír y le dije, sí, la verdad sí me dio muchísimo gusto, porque también, o sea, él pidió cosas de Amazon que sabía que me hacían falta, que aquí, pues, no puedo conseguir y cuando llegó el paquete sí, cuando llegó el paquete me dice, ah, porque le pregunté: "Oye, ¿te llegó un paquete, ¿qué pediste?". Me dijo: "Ábrelo para que veas qué es". Ay no, mira, lloré de la emoción de que dije: "Qué bonito", sí, que se haya acordado de que él sabe que es tan importante para mí, que tal vez, pues, no es su cultura, pero ahorita, pues, ya le dije, yo un día que me muera, si me muero antes que tú, me tienes que poner mi altar. Sí.
Okey, qué padre. Guau. Te las dio de sorpresa. Ah, qué bonito, qué bonita historia. Sí, por supuesto. <laughs> Oye, y, por ejemplo, si en algún momento ustedes decidieran tener hijos, o algunos familiares más pequeños, tal vez, sobrinos de parte de él, ¿tú a ti te gustaría que esa tradición, también la adoptaran?